जी, हेलो।
हेलो, हेलो, नमस्ते।
जी, नमस्ते, कैसे हैं आप?
जी, जी, मैं बहुत अच्छी हूँ सर, पूछने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ए मुझे लगता है ना कि जब मैं किसी यात्रा पे जाती हूँ, तो मुझे जो है सबसे ज़्यादा अब क्या अच्छा लगता है, पता है आपको? एक तो ये कि जो है रास्ता होता है वहाँ का बड़ा अच्छा होता है और मैं ज़्यादातर जो है पहाड़ी वाली जगह या समुद्र वाली जगह जाना पसंद करती हूँ। तो बिल्कुल अ, जो मुझे अ, मंज़िल से ज़्यादा जो है रास्ते प्यारे लगते हैं। आपको क्या लगता है?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि अ, कहीं भी अगर हम यात्रा करते हैं, तो अ, आप उस मंज़िल पे पहुँचने से ज़्यादा अगर आप उस रास्ते का गौर करेंगे, तो आपको कई सारी चीज़ें आपको रास्ते में देखने को मिलेंगी। नए मौसम मिलेंगे, नए पेड़-पौधे मिलेंगे, नई आपको वहाँ की अ, जो संस्कृति है वो मिलेगी, नए लोगों के रहन-सहन का तरीका मिलेगा। तो वो देख के ना अ, जीवन में काफ़ी अ, मतलब एक उत्साह-सा होता है कि हम एक ही देश में रह के कई सारी चीज़ों को देखते हैं, कई सारे अ, कल्चर को देखते हैं, कई सारे आयामों को देखते हैं, और देख के हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हम उम, इतने ही छोटे जगह में और उम, काफ़ी चीज़ें बत मतलब थोड़े दूर पे ही काफ़ी चीज़ें बदल जा रही हैं।
जी। हाँ। जी।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 हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा सर। और पता है आपको, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो मुझे जो है रास्ते में कुछ खाने के लिए लेकर जाना, है ना, और जो है कुछ-कुछ ख़रीद-ख़रीद के खाते रहना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब म अ, जो है अ, मतलब ख़ूबसूरत नज़ारे हों और हम चल रहे हों, हल्की-हल्की म्यूज़िक और हम उसमें कुछ-कुछ खा रहे हों, बातें कर रहे हों, मुझे वो सब चीज़ें करनी बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं अपने घर से निकलती हूँ ना, तो घर से ही कुछ-कुछ बना के जो है रख लेती हूँ अपने खाने के लिए। और फिर क्या होता है कि रास्ते में जैसे कहीं कुर अ, हमारी ट्रेन रुकी तो हमने खा लिया कुछ, या फिर बस रुकी तो हमने कुछ-कुछ खा लिया। और जो है वहाँ पे जो मोमेंट हो जाते हैं ना, वो जो है ज़िन्दगी भर याद रहते हैं, और जो है वही हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, "अरे जब वहाँ जा रहे थे, तो ऐसी जगह रुके थे ना।" और जब वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे करने के लिए होती हैं, और बहुत कुछ होता है हमें देखने के लिए, एक्साइटमेंट तो होती ही है। आपका क्या कहना है सर?
हुँ, हुँ। हाँ, जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल अ, हम कहीं भी यात्रा करते हैं तो पहले से हमारे अ, जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी एक्साइटेड होती हैं। हम उसके लिए प्लान बनाते हैं बहुत दिन से सूझ रहे होते हैं कि आज हम यहाँ घूमने जाएँगे यात्रा, करेंगे वहाँ जाके अ, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे या फिर वहाँ जाके हम कहीं ठहरेंगे और उसे जो उम अ, चीज़ें हैं उनका मज़ा लेंगे। तो अ, इस तरह की चीज़ें तो हम बहुत पहले से सोच लेते हैं लेकिन आप देखेंगे कि अ, जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको एक अ, जो खूबसूरती होती है वहाँ की वो आपको काफ़ी मोहित करती है। तो मैंने देखा है कि अ, जो अ, कभी-कभी अ, मैं ऐसी जगह जाना पसंद करता हूँ जहाँ अ, नेचर अ, काफ़ी अच्छा हो जहाँ पेड़-पौधे काफ़ी हों जहाँ जानवर अ, जो हो, वो काफ़ी मतलब अलग-अलग तरीक़े के जानवर वहाँ के देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के मतलब मन को काफ़ी प्रभावित करते हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि
जी, जी, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी, जी। जी। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर।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
जो प्रकृति के साथ जो अ, खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी वजह से आप देखेंगे जो अ, जो जहाँ हम यात्रा करते हैं, उस जगह पे जो अ अ, काफ़ी मतलब भीड़-भाड़ इलाके हो गए हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हो गई हैं तो जो पहले के अ, जो खूबसूरती हुआ करती थी उसमें काफ़ी अ, कमी आ गई है आजकल।
हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने, और क्या अ, होता है ना कि हम कभी-कभी मतलब यात्रा में ये भूल जाते हैं कि जो है, हमें किन-किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। तो क्या होता है, हम ओवर एक्साइटमेंट में, जो है, कभी-कभी गलत कदम उठा लेते हैं या फिर जो है, गाड़ी तेज़ चलाना पहाड़ों वाली जगह पे, है ना? तो ये सब चीज़ें करना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए और जो है, अगर हमें इन सब जगहों पे घूमने का मौका मिला है और वहाँ जो है समय बिताने का मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को एन्जॉय करते हुए, हमें जो है अपना भी ध्यान रखना चाहिए और जो है, हमें अपने उम, जो हमा जहाँ हम घूमने गए हैं, हमें उस चीज़ को काफ़ी एन्जॉय करना चाहिए। आपको क्या लगता है?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल अ, हम जहाँ भी घूमने जाते हैं, वहाँ हमें इन सारी चीज़ों का तो ध्यान रखना ही चाहिए, अपने सेफ्टी का ध्यान तो रखना ही चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अ, पहले के जो हमारी यात्राएँ हुआ करती थीं, तो पहले हम लोग क्या करते थे ए कि अ अ, यात्राएँ कु को काफ़ी समय लगता था। इसके लिए हम पहले से घर से कुछ बना के ल रास्ते के लिए रख लिया करते थे। वहाँ पहुँचते ही कुछ खाने के लिए रख लिया करते थे। तो इस तरह की चीज़ें, मुझे लगता है कि आजकल काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि आजकल अ, जो सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो लोग ज़्यादातर अपने फ़ोन में ही व्यस्त रहना पसंद करते हैं या तो फोटो खींचना पसंद करते हैं। लेकिन आप पहले देखेंगे कि पहले जो लुइया लोग यात्रा करते थे, वो उस यात्रा को एन्जॉय करते थे, हर एक मोमेंट को एन्जॉय करते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक-दूसरे के साथ खाना खाते थे। अलग-अलग जा जगह जाके अ, वहाँ पे बैठते थे, वहाँ के नज़ारों का मज़ा लेते थे। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया और ये अ, जो मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ये सारी चीज़ें अ, डेवलप हुई हैं, तब से अ, मुझे लगता है, लोगों को बाहर के नेचर देखने से ज़्यादा उनको नेचर को कैप्चर करना ज़्यादा मुझे लगता है कि पसंद आने लगा है।
जी, जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सर सही कह रहे हैं आप और अ, ये मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ, तो अमें अभी मैं हाल ही में ना शिमला गई थी। तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो है, मैं मतलब जैसा मैं सोच के गई थी कि अरे, वाह! शिमला, बहुत ठंड होगी वहाँ पे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है वो, तो पहाड़ी पे इतने रंग-बिरंगे घर बने हुए हैं, और जो है वहाँ इतनी अच्छी-अच्छी हवाएँ चलती हैं, सुकून एकदम। पहाड़ वाली जगह तो हम तभी जाते हैं ना, जब हमार पहाड़ वाली जगह के बारे में हम सोचते हैं जैसे ही, तो हमें जो है सुकून सबसे पहले शब्द आता है, सुकून। लेकिन वहाँ जब मैंने जाके देखा, इतना ज़्यादा जब मैं शिमला के अंदर एंटर कर मतलब शिमला पहुँचने के बाद भी अ, हमें जो है बस स्टैंड तक पहुँचने में 3-4 घंटे लग गए। मतलब जितना हमारा पूरा सफर नहीं था, उससे ज़्यादा हमें शिमला के अंदर ही समय लग गया, अपने जो बस स्टैंड है, वहाँ पहुँचने में। और आप मानेंगे नहीं कि मतलब वहाँ जो है, जैसा सोच कर गए थे, वैसा तो कुछ था ही नहीं। ख़ैर थोड़ी बहुत बारिश हुई, हमने काफ़ी मज़े किए, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जो है, दूसरे दिन काफ़ी गर्मी पड़ने लगी वहाँ और जो है, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी खूबसूरत जगह या फिर शिमला जैसी जगह में है, जो लोगों के मन में इतनी ज़्यादा बसी हुई होती है।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी, जी, बिल्कुल अ, मुझे लगता है कि अ, शिमला और मनाली जैसे जगह जो हैं, वो मतलब काफ़ी लोग वहाँ जाया करते हैं। वो आज से नहीं, मतलब बहुत सालों से अ, काफ़ी फ़ेमस है, जिसकी वजह से लोग अ, मतलब लोगों की जनसँख्या भी बढ़ गई है और लोग ज़्यादातर वहीं जाना पसंद करते हैं, शिमला या फिर मनाली, जिसकी वजह से वहाँ जो डेवलपमेंट है, वहाँ होटल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वहाँ घूमने की भी अ, लोगों के अ, ज़रूरत से ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ जो आप देखेंगे, होटल्स ही होटल्स आपको हर जगह मिल जाएँगे। और वहाँ इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अभी भी मैंने अ, जब पिछली बार गया था मैं, तो वहाँ देखा कि अ, वहाँ अभी भी डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। आप देखेंगे कि वहाँ के कई सारे पेड़-पौधे काट के और पहाड़ों पे घर बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है, ये कहीं न कहीं अ, एक रात में तो वो ये अच्छा लगता है कि लाइटिंग वगैरह जल रही है, तो अच्छी लगती है। लेकिन अब जब आप दिन में देखेंगे, तो आपको मतलब उतनी खूबसूरत नहीं दिखेगी, जैसे अ, कि आप अगर दूर देखें और वहाँ पेड़-पौधे लगें, हरे-भरे अ, चीजें आपको दिखेंगी और उसके बीच एक दो घर दिखेंगे, तो वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन जब आप देखेंगे, जहाँ डेवलपमेंट हो चुका है, जहाँ काफ़ी घर बन चुके हैं, वहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी मतलब देखने में एक बेज़ुबान अ अ, रूखा-सूखा सा सब कुछ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो डेवलपमेंट है, तकनीकी और ये सारी चीज़ें, वो खूबसूरत वाली चीज़ों पे तो कम ही होनी चाहिए। और एक लिमिटेड अ, लोगों की ही, वहाँ पे मुझे लगता है कि अलाउ करना चाहिए। क्योंकि भीड़ बढ़ने की वजह से ना, मैंने देखा है कि काफ़ी अ, जो खूबसूरत जगह हैं, उनको अ, काफ़ी नुकसान भी हुआ है।
जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी। जी। हाँ। जी। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। बहुत ज़्यादा सर, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो है इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है इतना ज़्यादा, कि जो है खूबसूरती अब छुप गई है उस डेवलपमेंट के पीछे। औ मैंने देखा है वहाँ पे जो है इतनी सारी कार पार्किंग बनाई जा रही है और लोगों जो लोग टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए जो है खूब रेस्टोरेंट बड़े-बड़े रेस्टोरेंट बड़े-बड़े होटल और बड़े-बड़े कार पार्किंग, घूमने की जगह ये सब बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि लोग इस वजह से नहीं जाते वहाँ पे। वहाँ पहली बात तो आप अपनी गाड़ी लेके आना बंद कर दीजिए, आपको इतने बड़े-बड़े पार्किंग बनाने की क्या ज़रूरत है। आप पार्किंग बना रहे हैं तो पेड़-पौधे, जंगल ये सब काट ही के बना रहे होंगे ना, है ना? और आप ज़मीन को जो है और ज़्यादा भार देते जा रहे हैं और उसमें खुदाई करते जा रहे हैं। भाई, वहाँ पहाड़ों वाली जगहों पे तो खोद के ही सब कुछ बनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमारी धरती को कमज़ोर कर रही हैं और तभी हमें जो है प्राकृतिक आपदाओं का जो है सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है?
जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। उहुँ। उम, जी, जी। हुँ, जी। हुँ,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 अ, आजकल देखेंगे कि जो पहाड़ी वाले इलाके पे हैं, वो आपदाएँ आती हैं इन्हीं वजह से आती हैं क्योंकि आप पेड़-पौधे तो काट रहे हैं। आप बार-बार काट के नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जो अ, जो मिट्टी अ, बाँधने की जो अ, काम करता है जो पेड़-पौधे, वो तो आपने काट दिया तो अ, जब भी थोड़ी-बहुत बारिश होगी तो इस तरह की चीज़ें होंगी ही। तो मुझे लगता है इस तरह के डेवलपमेंट कार्य हैं वो स उनको सरकार को ध्यान देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अ, जो वहाँ ऐसे कार्य हो रहे हैं, उस पे बैन लगानी चाहिए। अ, जैसे कि मैं बात करूँ अ, मैं पिछले साल गोवा गया था, तो अ, वहाँ मुझे काफ़ी अ, अच्छा लगा। वहाँ के लोग मतलब कंस्ट्रक्शन तो नहीं करते हैं, वहाँ लकड़ी के घर मैंने देखे। वहाँ मतलब एक अ, सिस्टमेटिक चीज़ें करते हैं मतलब वो नेचर को ज़्यादा अ, नुकसान नहीं पहुँचाते और आप देखेंगे कि बीचेज़ पे जो सैट बनाए जाते हैं, वो उसी अ, ता अ, जो प नारियल के प पत्ते होते हैं, उन्हीं से बनाए जाते हैं।
जी, जी, जी। हाँ। जी। जी। हाँ, जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। ह हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, जी, अच्छा, अच्छा।
तो अ, मुझे लगता है कि अ, कहीं और जाने से अच्छा अ, गोवा जाना मुझे अ, काफ़ी बेहतर लगा और वहाँ की जो चीज़ें थीं, वो मुझे देख के काफ़ी खुशी दी। और इस तरह के जगह पे जाना अ, मुझे लगता है हर लोगों को जाना चाहिए, जहाँ नेचर से अ, हम लोग खिलवाड़ ना करते हों और नेचर को बचाने की वहाँ मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें अ, होती हैं, जो आप देख के काफ़ी अ, खुश खुशी-सी आपको महसूस होगी।
जी। हाँ, बिल्कुल। अरे वाह! जी। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, सर सही कहा बिल्कुल आपने कि जो है गोवा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और वहाँ आप देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा मौज-मस्ती करते हैं। लेकिन जो है यहाँ अपने यहाँ क्या लोग समझते हैं कि जो है ना मतलब हम जब तक जो है डेवलपमेंट और बिल्डिंग्स ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हम मॉडर्न नहीं दिखेंगे। आप जाके अगर जब आप गोवा गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ जो है किसी को कोई मतलब नहीं रहता है किसी और से। सब अपना-अपना जीवन जीने जाते हैं, सब अपने-अपने आप से ध्यान रखते हैं। वहाँ जाते ही लोगों की मेन्टैलिटी ही बदल जाती है पूरी तरह से। तो मुझे ये लगता है ना कि आप मतलब ठीक है, आप करिए जैसे भी आपको मज़े करने हैं या जो करना है, कम से कम आप डेवलपमेंट करके इतना ज़्यादा डेवलपमेंट मत कर दीजिए कि वहाँ के लोग जो हैं ऐसी साँस लेना दुश्वार हो जाए उनका। गोवा तो खैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। आप जब जाएँगे अ, गोवा ट्रेन पकड़ के अगर आप नॉर्थ से जा रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको इतना खूबसूरत रास्ता दिखता है। जैसे-जैसे आप जो है महाराष्ट्र और पुणे कोलक वो अ, कोटा-वोटा पार करते हैं, तो आप देखेंगे बो हव आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखती जाएगी जो है आपको पहाड़ी, गुफा ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो बहुत ज़्यादा नेचुरल और मुझे लगता है कि वो मंज़िल से ज़्यादा मुझे रास्ते का मज़ा आता है। आपको क्या लगता है सर?
हुँ, जी, जी, बिल्कुल। उम, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा, कि आप जब गोवा जा र जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि अ, जो रास्ते के जो वो सारे पेड़-पौधे और नारियल के वो जो रास्ते होते हैं और जो भी बीच-बीच में पहाड़ियाँ आती हैं या फिर कई सारे ऐसे नदियाँ आती हैं, वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। आपने मैंने कई सारे वहाँ ऐसे मार्शी लैंड भी देखे हैं जो काफ़ी अच्छा लगता है।
जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा।
उसमें जो अ, जो पौधे अ, व निकले होते हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं तो मुझे लगता है ये खूबसूरती को अ, सरकार को सोचनी चाहिए और इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कहीं इस तरह की चीज़ें अ, कहीं व लुप्त होती जा रही है खत्म होती जा रही है तो उसको बचाव के लिए मुझे लगता है कि अ, ज़रूर कोई कदम उठानी चाहिए क्योंकि अ, अगर यात्रा करने का जगह धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कोई धीरे-धीरे यात्रा करना ही छोड़ देगा और जब इंसान यात्रा करना ही छोड़ देगा, तो मुझे लगता है कि इंसान ज़्यादा क्रिएटिव भी नहीं हो सकता है। इंसान अ, नई उनके अ, अंदर सोच भी नहीं हो सकती है। तो अ, मुझे लगता है यात्रा स एक सबसे अ, बड़ी अहम अ, चीज़ें होती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए और यात्रा करना अ, मुझे काफ़ी पसंद है और मैं हमेशा से अ, सोचता हूँ कि मैं अपने जीवन में अ, अपने पूरे जीवन में नहीं सिर्फ यात्रा करूँ और अ, कुछ ऐसे-ऐसी खूबसूरत जगह जाऊँ, जहाँ अ, म मुझे अ, जाना पसंद हो।
हाँ। बहुत ज़्यादा। जी, जी। करनी चाहिए, जी। जी। जी। जी, जी, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। हाँ। नहीं हो पायेगा। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, हम देखते हैं कि मतलब जब भी हम कहीं से घूम कर आते हैं या कहीं यात्रा करके आते हैं, तो देखते हैं कि जो है हम वहाँ के लोगों का जो है रहन-सहन और जो रोज़मर्रा की जिंदगी होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, और उनमें से जो सीखने वाली चीज़ें होती हैं, वो सीखते भी हैं और आके जो है अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे कि लोग वहाँ पे घर का कैसे ख्याल रखते हैं, और जो है कैसे साफ-सफाई रखते हैं, और मतलब जो भी उनकी संस्कृति होती है, उसके साथ कैसे जुड़े रहते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैंने देखा है कि जो उधर साउथ तरक के तरफ के लोग हैं, वो आज भी अपनी संस्कृति से उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन हमारी तरफ जो है संस्कृति थोड़ी कम होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि अ, उनसे हमें यही सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए। आपका क्या कहना है सर?
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल अ, हमें संस्कृति से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे, हमारे यहाँ की संस्कृति और कहीं और हम घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं, वहाँ की संस्कृति में काफ़ी अ, बदलाव होता है। तो वो संस्कृतियाँ जो होती हैं, वो कई सारी हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कई खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वहाँ के त्यौहार जो होते हैं वो अ अ, आपको अलग तरह के दिखने को मिलेंगे, वहाँ के लोगों की खुशियाँ जो होती हैं, वो काफ़ी आपको अ, मनमोहित करेगी। तो इस तरह की चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे अ, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद है हमारी फिर आगे बात होगी।